อา แล้วเราก็รู้สึกว่า เรารักเขามาก ทุ่มเทมาก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ย สนับสนุนเขาทุกอย่าง ในขณะที่เขาก็ไม่ได้ให้เรากลับ เหมือนกับเราให้เขาร้อยหนึ่ง เขาอาจจะไม่ได้ให้เราถึงร้อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้ว อ่า พอมามองย้อนไปเรารู้สึกว่า เราไม่ได้รักตัวเองเลยอะค่ะ <chuckles> ตรงนั้นเหมือนกับว่า รักคนอื่น มากกว่า ใช่
อืม ก็คือทุกอย่างเนี่ยเรา ทุ่มเทให้เขาเยอะกว่าที่ เขา อา น่าจะเป็นเหมือนกับว่า เรารู้สึกว่า เราอะรักเขามากกว่าที่เขารักเรา แล้วก็มีอะไรเราทุ่มเทให้เขาเต็มที่เลย
อืม ใช่ค่ะ ใช่ เขามาก่อน แม้แต่เรื่องอนาคตของเรา เราก็เหมือนกับว่าทิ้ง จริง ๆ ก็ในช่วงที่คบกับเขา ก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่างประเทศ ไปสู้ ไปสู้ ไปสู้ เรื่องงานนางแบบใน ในช่วงอายุที่ยังแบบ ยัง ยังไม่ถึง 30 อ่า ยังมีโอกาส ยังเป็นตัวเลขอายุที่ดีอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็รู้สึกว่า ตอนนั้นรู้สึกว่า อ่า อยาก อยากจะแต่งงานกับคนนี้ ใช้ชีวิตกับคนนี้แล้ว เรื่องนางแบบ อา เอาไว้ก่อนแล้วกัน อยากอยู่กับคนนี้ ไม่อยากแยกจาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยเหมือนปฏิเสธเขาไป จนกระทั่งเขามาทิ้งเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอน เขามาทิ้งเราตอนเราเริ่มอายุ 30 แล้ว หมายความว่า โอกาสที่จะบินไปล่าฝันที่ต่างประเทศมันก็น้อยลง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่ายังไงในวงการนางแบบเงี้ย เขาก็อยากได้คนที่อายุน้อย ๆ ยิ่งอายุน้อยมากเท่าไรยิ่งดี อะไรอย่างเงี้ย ใช่
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ อืม เพราะว่า เขาจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุน้อยเนาะ แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แล้วก็ไปเป็นระดับ ตำนานตอนอายุเยอะ ๆ อะไร
ใช่ ใช่